Ờ, ví dụ như trên trực tuyến thì có thể là 2-3 tiếng. Mình thường thì tại vì là trên trực tuyến mình không sờ được trực tiếp chất lượng ấy, nên là mình hay phải đọc những feedback và có quá nhiều gian hàng bán cái sản phẩm đấy, cho nên là mình cũng cứ lướt từ gian hàng này đến gian hàn khác và đọc feedback, cái là đọc feedback các kiểu. Rồi khi mà thấy một sản phẩm nào ưng ý trong gian hàng đấy, mình lại vào gian hàng đấy để xem tiếp các sản phẩm khác. Nó cứ như thế, cứ như thế, và nó mình tốn rất nhiều thời gian, khoảng tầm 2-3 tiếng, cho đến khi mà mình có việc gì quan trọng khác thay thế cái việc đấy thì mình mới thoát ra được. Cũng như là đi mà mua sắm ở ngoài cửa hàng ấy, thì, à, có khi có mất mình mất cả một buổi sáng chẳng hạn, để đi tìm đồ, nhưng mà có buổi mình vẫn cũng không mua được cái gì cả, bởi vì là nó không hợp với cái túi tiền của mình, hay là cũng không hợp với cái, ờ, cái gu của mình ấy, đó, cho nên là nó cũng tốn khá nhiều thời gian.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm. <chuckles> Trời ơi! Ừm. Hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. Mình hiểu, vậy là cũng tốn rất là nhiều thời gian để mua sắm trên sàn thương mại điện tử này. Đôi lúc là, kiểu, so sánh giá cả shop này shop kia này, rồi xem xem xem review nữa, đọc những cái review <chuckles> cũng rất rất rất rất là nhiều thời gian, đúng không? Rồi đi mua sắm cũng thế, thử món đồ, món này món nọ này, rồi bắt đầu cũng đi, ơ, t lướt qua tất cả những cửa hàng, đấy, đôi lúc nó cũng lại mất rất là nhiều thời gian. Và đôi lúc là, ừm, cái cái cái việc mà đi tới cửa hàng trực tiếp thì nó cũng hạn chế về cái việc mà có thể lướt được, ừm có thể đi được nhiều cửa hàng s so với những cái sàn thương mại điện tử, đúng không? Ví dụ như là sàn thương mại điện tử thì có thể lướt mười mười tiệm cùng, ờ, trong 1 tiếng, nhưng mà đi cửa hàng thì <chuckles> 1 tiếng thì đâu có thể lướt được 10 tiệm đâu, rất là khó, ừm, mình hiểu. Thế thì không biết là, ừm, bạn đi mua đồ á thông thường là bạn thường mua những cái đồ nào?
Ừm.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 Đúng rồi. <chuckles> Ờ, thường thì mình hay, ơ, mua quần áo và những cái đồ gia dọng dụng thì cũng có. Nói chung là những cái đồ mà liên quan đến cuộc sống mình thì thường bây giờ, hiện tại bây giờ thì mình hay lên mua trực tuyến, bởi vì là nó sẽ ship về tận nhà mà mình không mất thời gian bên ngoài mua đồ. Thoảng thì mình cũng khoảng tầm 1 tháng mình cũng muốn đi s thị thi thoảng cũng có việc thì mình cũng có ra cửa hàng trực tuyến.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Vậy là Ừm, mình hiểu. Vậy là cũng, ơ, ờ, hay mua, ví dụ là mua quần áo này, rồi mua đồ dùng, ờ, những cái đồ, ơ, kiểu, rất là rất là thiết yếu thôi, rất là đơn giản, rồi. Thế thì không biết là khi mà mua đồ thì bạn thường mua, ờ, mua mua nhiều đồ cùng một lúc một, hay là bạn từng, kiểu, ờ, chọn từng món một để mua?
Ừm. Ờ, cũng tùy thời điểm. Ví dụ như là có lúc là mình đi du lịch chẳng hạn, thì mình, ờ, sẽ mua rất nhiều những đồ vào một thời điểm, ví dụ quần áo rồi phụ kiện, trang sức.
Ừm.